Iya, eh tapi kan, jadi eee, mungkin karena gelap juga kayak, eh pas
Gelap kali, ya iya, bener ya, heeh.
pas eee, udah sa apa udah sadarnya juga, eee, eh, ternyata eee, kita udah kesini kemarin ya malam pas kesesat. Oh ya kayak misalkan ke masjid, "Oh ternyata kita udah ke sini" gitu, waktu itu mungkin karena keadaan panik juga kali ya maksudnya karena kan itu rencana berubah gitu ya, Kak. Terus, soalnya enggak nemu-nemu hotelnya juga kan, pengen cepet-cepet eee, istirahat, terus akhirnya tau enggak Kak, kita tuh eee, karena eee, enggak nemu nemu hotel yang dimaksud gitu yang kita temuin dari internet, akhirnya tuh kita kayak keliling-keliling gitu gara-gara kepil eee, kelilingin jalan Singapura terus eee, sampai pen sampai bahkan kayak di pinggir jalan kita, eee, kayak tiduran gitu nunggu istirahat gitu lama, terus sampai kita takut "Ih, takut ditangkap sama polisi Singapura." kayak gitu. Takutnya kan kayak gitu kan, takutnya gelandangan atau gimana gitu kan. Udah deg-degan itu waktu pertama kali lagi, itu sampai kita pengen, "Eh nelpon ini kali, kedutaan," gitu kan. Terus akhirnya ya kita, ya udah nunggu ini aja kali ya, nunggu pagi gitu. Terus, eee, akhirnya nyari-nyari masjid juga nih, "Eh masjid mana ya yang buka yang bisa kita ini, eee, diemin gitu sambil nunggu pagi." Eh, akhirnya setelah. eee, jalan-jalan lumayan, eee, panjang akhirnya nemu tuh Kak, masjid, terus akhirnya nunggu sampai pagi.
Hmm. Mmm, mhm. Mhm mhm mhm. Mhm. Mmm. Mmm. Mhm. Oh, oke, oke. Eee, <laughs> Iya makannya, heeh heeh heeh. <chuckles> Heeh heeh. Heeh. Oke, iya, heeh. Oke, iya. Masjidnya buka dua puluh empat jam ya, masjidnya buka 24 jam.
Iya, untungnya sih ya itu buka, itu mah kita lega banget terus, akhirnya kita nunggu sebentar, terus, eee, udah pagi baru deh, eee, akhirnya, eee, ini
Mhm. Mhm.
ketemu tuh hotelnya, iya.
Jalan lagi. Eee, oke. <laughs> Jadi, ketemu hotel dan si ininya. Ini, tersesatnya berarti membawa hikmah dong ya, karena akhirnya bisa keliling-keliling Singapura. <laughs>
<laughs> Iya, bener.
<chuckles> Iya deh. Makasih Kak, ceritanya itu menarik soal ketersesatan di jalan ini heeh heeh. Nanti, ketemu sekali ya. iya mari.
Iya, heeh makasih juga ya Kak. Iya sampai jumpa kembali Kak!
Iya.

Ka komunikasinya ya e ini, eee, apa masih me lancar gitu kan, terus aku, eee eee, aku jelasin, terus aku, eee, bil bilang kalau aku tuh, eee, hotelnya nggak bisa he eee, jadi aku bilang kalau aku tuh harus, eee, berangkat, eee, hari itu juga gitu pesawatnya kan. Eee, soalnya aku juga udah pesen hotel terus hotelnya tuh gak bisa di-refund kayak gitu kan. Terus, eee, habis debat-debat panjang terus akhirnya, eee, petugasnya tuh kayak, eee, kayak memahami lah ibaratnya kayak mungkin kasihan kali ya menurut aku terus habis itu, eee, apa namanya
Oke oke oke ya. Iya betul, heeh heeh heeh. Iya, heeh. Iya iya. <laughs>
akhirnya aku a untungnya ada kayak pesawat selanjutnya gitu kan yang ke sana. Terus akhirnya, eee, aku naik pesawat yang selanjutnya ge bisa gitu selamat sampai tujuan.
Oke oke, heeh heeh. Nah itu dari situ gimana, apa yang kamu bisa pelajari dari situ ketersesatan di bandara itu? Apa kamu berpikir mungkin kamu yang kurang persiapan kurang bisa mengetahui kurang bisa mengetahui ininya heeh, nggak harusnya kan be mu sebelum berangkat mungkin a perlu dipelajari dulu kan ya lokasi-lokasi ininya gitu, di mana di mana titik-titiknya. Nah apa yang kamu bisa pelajari dari situ? <laughs>
Ok Oke jadi. Mhm mungkin. Heeh. Mhm. Betul. Iya yang aku pelajari sih, eee, jadi aku ini sih waktu itu emang sempat panik juga jadi aku, waktu itu jadinya, mmm, aku belajar banyak hal jadi kayak contohnya, eee, masalah, eee, waktu ya, manajemen waktu harus kayak misalkan kayak gitu. Terus sebelum berangkat juga kayak persiapan juga, oh ini kayak harus hafal apa sih kayak yang tadi Kakak bilang lokasi bandaranya misalkan, kalau as transit kayak gitu ini ke mana ke mana. Terus ngambil, pokoknya ke mana jangan sampai kejadian kayak gitu lagi aku ke depannya gitu. Jadi harus emang persiapannya lebih matang kayak gitu apalagi kalau misalkan sendirian kayak gitu.
Iya. Mhm. Mhm.

Mhm mhm mhm mhm, nah, eee, itu tadi yang di, eee, apa namanya yang di nah waktu kamu tersesat di bandara jalan itu, yang sebenarnya yang membuat kam apakah kamu juga kan kadang gini, eee, apakah kamu bawa carry on yang banyak enggak sih pada saat di bandara itu yang membuat kamu juga langkanya jadi lebih lambat gitu loh? <laughs>
Mhm. Heeh. <laughs> Enggak sih aku kan, eee, kopernya di bagasi itu ya, ya bawa cuman bawa tas ransel, selempang, gitu aja sih sama, eee, tentengan enggak enggak enggak terlalu kayak rempong gitu sih cuman ya emang mungkin karena, eee, pertama kali gitu ya terus, e makanya kayak aku jadi belajar oh, eee, nanti kalau misalkan kedepannya aku, eee, jalan-jalan atau pergi sendiri lagi aku harus, eee, lebih pahamlah kondisi, eee, bandara atau wilayahnya itu terus, eee, banyak belajar lagi gitu terus jangan sampai kayak linglung gitu kan, gitu sih.
Oke. Mmm. Oke. Mmm. Mhm. Mhm mhm. Mmm, mhm mhm, iya karena mungkin kalau linglung panik membuat kita menjadi lebih susah ya membaca membaca data mungkin ya atau membaca pe membaca ini ya kalau kalau kalau seperti itu ya nah, eee, nah kemudian tadi, eee, apakah ketika kamu yang di bandara itu, mmm, bahasanya memang bukan Bahasa Inggris, atau bahasa yang kamu ketahui gitu?
Mhm, iya terus, mhm. Kan itu bahasanya yang aku ketahui kok yang maksudnya, eee, makanya tadi aku bilang lancar sih cuman, karena ini sih nggak ada, petunjuknya aja sih maksudnya gak ada petugasnya aja karena, waktu itu kayak kurang jelas gitu loh maksudnya, eee, ini harusnya kan diarahin gitu ya ini, eee, penumpang dari sini e kalau misalnya menawat eh, mau naik pesawat selanjutnya ke jalan sini soalnya itu, bener-bener jauh banget gitu kan, heeh, biasanya gak terlalu eee, maksudnya jauh gitu terus yang yang cerita kedua tuh aku yang ama temen-temen aku Kak tersesatnya yang, pas, eee, lagi di luar negeri <coughs>
Oke. Mmm. Oke. Oke. Ya ya ya, mhm. Yuk, transit, heeh. Iya atau terminal mana gitu ya, heeh. Mhm, oke. Oke. Oke iya iya iya. Oke, iya iya iya iya iya iya, oke gimana ceritanya nih Kak yang di luar negeri nih? <laughs>
Itu pas lagi di, eee, Singapura waktu itu kan sama teman-teman aku.
Oh ini tadi yang dalam negeri kan yang tadi yang tersesat di bandara itu dalam negeri ya?